Ừm, mình nghĩ là, ờ, mình đã từng là một người ra ngoài quán cà phê với bạn nhưng mà hai đứa cầm hai cái điện thoại, rồi đúng rồi, và không nói chuyện luôn và thậm chí là bọn mình bật Messenger lên bọn mình nhắn tin cho nhau ấy, chứ bọn mình hông có mở miệng ra nói chuyện nữa, <chuckles> nó tới mức độ đó luôn á. Thì mình cảm thấy những cái việc đó nó rất là vô bổ, mình không nên làm như vậy. Ờ, và cái tương tác ngoài đời mới là thật, còn cái việc trên mạng ấy mình mình mình cảm thấy là mình càng hạn chế được á, thì cái tinh thần của mình nó sẽ tốt lên. Với lại theo như mình hi hiểu được về sau này mình có hiểu được á, thì khi mà bạn là một người nghiện điện thoại hay là nghiện màn hình á, đó là bạn đang dư thừa quá nhiều năng lượng, bạn cũng hông biết phải xả ở đâu hết á, thành ra bạn cứ ngồi bạn lướt hết cái này tới cái kia. Thì thay vì vậy bạn hãy đứng lên, ra khỏi nhà, đăng ký một cái lớp học thể dục, học bơi, học đánh cầu lông hay gì đấy để bạn giải tỏa cái năng lượng mà mình dư thừa trong người mình nhiều quá, mình giải tỏa ra ngoài, thì tự nhiên mình sẽ bớt xài những cái màn hình, những cái điện thoại và thiết bị điện tử.
Ờ, cứ cắm mắt vào thôi. Ôi, trời! <chuckles> Ừm. À! Ừm, cái này công nhận là cũng đúng nha, đúng không? Nhiều lúc, kiểu, gọi là, rảnh rỗi, gọi là, đó, gọi là, rảnh rỗi sinh nổi luôn, chính là thứ là nó, đúng không? Ừm hứm.
Ừm. Ừm. Hông, đúng rồi, hông biết làm gì ấy hông biết làm gì ấy là cứ giải tỏa cái năng lượng của mình lên trên mạng, thì thay vì đó mình phải làm những cái việc mà mình thấy có ích cho mình hơn và tốt cho mình bằng cách là mình bước ra ngoài. Mình đi gặp bạn bè mình đi, tại sao mình cứ ở nhà mình nhắn tin gọi video call làm gì, mình bước ra ngoài mình gặp, và khi mà mọi người gặp nhau á, mọi người nên để cái điện thoại xuống nói chuyện tương tác trực tiếp thì nó sẽ tốt hơn.
<chuckles> Chính xác nè. <chuckles>